Hm, das ist ja so 'n Zusammenspiel, finde ich, aus vielen Eigenschaften mehreren Eigenschaften auch. Ich bin zum Beispiel auch 'n schlechter Verlierer. Ähm, das weiß ich von mir selber, ist auch nicht gut, ähm, aber wenn ich was ja, genau, eher k k perfekt, ja, das Wort mir gefehlt. Also sehr ehrgeizig, ähm, kann schlecht verlieren und w wie wenn ich was machen will, dann will ich's halt richtig oder gut machen, ne? Egal, was es ist, so, ich will halt immer so das Beste rausholen und manchmal, ist es auch hinderlich, ja.
Ah, okay. Ja. Also bist auch sehr ehrgeizig. <chuckles> Hm, Mhm. Ja, verständlich. Also, dass es dann einfach ja, hinderlich ist. Glaubst du also wenn du jetzt mal in letzter Zeit nachdenkst, das würde mich ja auch interessieren
Ja.
Würdest du sagen, der Perfektionismus hat dir mehr geholfen oder eigentlich mehr gehindert?
Boah, ähm, g ah, das ist, weiß ich nicht, f wahrscheinlich doch schon 'n bisschen mehr geholfen. Also, wenn ich das so ganz neutral betrachte
Okay.
Weiß ich nicht, weiß ich wirklich nicht. Also, ich hätte wahrscheinlich schon ja, ich wäre wahrscheinlich v vielleicht wäre ich schon weiter
<chuckles> Ist auch schwer, n ja. Mhm.
ähm, aber ich wäre vielleicht noch nicht so gut. Ich will das weiß ich nicht, ich kann's nicht beschreiben. Also verstehst du, wie ich meine? Ich wäre schon weiter im Prozess, auch jetzt bei der Selbstständigkeit, wenn ich das jetzt so sehe. Ich wäre vielleicht schon an 'nem anderen Punkt. Ich hätte schon mehr Sachen beendet, aber das wäre vielleicht nicht dasselbe Ergebnis geworden, al schwer zu sagen.
Ist 'n guter Punkt, ja. Ja. Mhm. Ja, vielleicht im Nachhinein hättest du da zurückgeschaut und gedacht: „Ah, hätte ich mal mehr Zeit mir gegeben und einfach, sage ich mal, bessere Produkte.“ Ja, das ist, das kann auch sein. Klar, es hat beides seine Vor und Nachteile, ne, also Perfektionismus und Zeit ist halt einfach, äh sind 2 konträre Punkte. Du kannst ja jetzt schwer beides gut machen.
Ja.

Boah, in meinem Leben viel zu, viel 'ne viel zu große Rolle immer noch. <chuckles>
Okay, krass, also bist du wirklich davon beeinflusst, sage ich mal?
Ja, auf jeden Fall, aber ich würde es, äh, keine gute Eigenschaft nennen, also Perfektionismus nervt mich auch selber immer wieder, aber dadurch, dass ich mir das immer wieder bewusst mache und auch immer wieder darüber rede, ähm, ich glaube, desto leichter fällt es mir, daran zu arbeiten. Also ja, spielt schon 'ne große Entscheidung.
Mhm. Ah, ja. Ja, da wollte ich grad fragen, was von den beiden? Also erst mal Perfektionismus oder der Vergleich? Also, wenn du jetzt beide jetzt abwägen müsstest, was ist bei dir, sage ich mal, der mehr springende Punkt?
Mhm. Boah, ich glaube, beides, beides, ähm, ich glaube, das ist, ergänzt sich auch so 'n bissches be bisschen, ne? Ich weiß nicht, ähm, we wenn ich jetzt an Vergleich denke, dann denke ich als 1. mal so ähm, über so Kaufentscheidungen, also da bin ich jemand, i äh, ich muss erst Experte in dem Gebiet sein, bevor ich mich bevor ich mir da was Größeres anschaffe, so.
Okay. Mhm, Ja, ja. Mhm. Ja, die klassischen Youtube-Videos und Reviews und so was, genau.
Ja, ja, ja, genau. Ähm, auch wenn's um Urlaub geht oder oder 'n neuen Fernseher oder irgendwas neues elektro elektronisches Gerät, dann v vergleiche ich, ähm, stundenlang und dann ist es ja auch so 'n bisschen vom Perfektionismus getrieben, ne, weil ich will das perfekte Ergebnis haben und deswegen e meinte ich eben, das ergänzt sich so 'n bisschen.
Mhm. Okay. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja, das stimmt. Also ich wollte da fragen, wie
Ja.

Jeden Fall, ja. Bestes Beispiel mit den Flyern, ne? Ich habe natürlich erst mal geguckt, so: „Wie sehen andere Flyer aus?“, und dann siehst du natürlich diese diese ja, diese hochprofessionellen Flyer, wo wo ich natürlich nicht mithalten kann, mir fehlt die Erfahrung, klar. Aber mein Perfektionismus sagt: „Boah, so muss jetzt so muss ich das auch hinbekommen.“, und dann sitze ich hier und verzweifle so 'n bisschen, und ja, dieses Vergleichen, das ist in allen Lebenslagen ja, das ist das auch auch beim Urlaub-suchen also ich suche stundenlang 'n Urlaub und, ähm, vergleiche dann auch im Nachhinein noch zum Beispiel: „Oh, hätte ich's noch besser haben können“ oder das muss dann einfach perfekt sein, das muss alles passen.
Mhm. Ja. Ja. <giggles> Hm, ja. Ja. Hm, mhm. Ach, sogar im Nachhinein.
Ja, ja.
Macht das dann, sage ich mal zum Beispiel Urlaub ist auch guter Punkt. Ähm, macht es dann da auch, sage ich mal, deinen Urlaub irgendwo kaputt, weil, wenn du dann sagen wir, du bist aufm Ho du bi hast Hotel gebucht. Das ist gut, Preis ist auch gut und dann siehst du im Urlaub: „Ah“
Ja. Hm.
Du hättest es billiger buchen können und vielleicht 'n besseres Zimmer.
Hm.
Macht es dann, sage ich mal, deinen Urlaub kaputt dann in dem Sinne oder nicht?
Ne. Ne, da gar nicht da gar nicht. Also, da habe ich schon früh gelernt, ähm, mich davon zu distanzieren. Also wenn ich mich wenn ich 'ne Entscheidung getroffen habe, dann beschäftige ich mich nicht mehr mit was hätte w wenn, ne? Also dieses dieses „was hätte sein können, wenn ich das gemacht hätte.“ Also das das streiche ich eigentlich direkt. Ja, genau, weil das zum Beispiel bei meiner Partnerin noch so oft der Fall, ähm
Ah. Ja. Das ist auch sehr gesund, ja. Mhm.
Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber wir haben öfter mal drüber geredet, dass, ähm dass mir das nicht gefallen hat, dass, wenn wir uns für irgendwas entschieden haben sie hat dann immer noch zum Beispiel, ja, genau. Wir haben 'n Flug gebucht, ne, und und sie hat immer noch diese diese Route getrackt und hat dann irgendwie 4 Wochen später, ne, eben: „Guck mal, jetzt hätten wir 200 € gespart“ und dann ich und ich habe gesagt: „Def warum hast du nicht sofort dieses Tracking gelöscht?“ Weil wir haben doch eh gebucht. Also was bringt dir das denn jetzt? <chuckles> Das ja, ne? Das hat nichts Positives.
Mhm. Ah, ja, ja. Ja. Das macht ja einen nur selber mehr, sage ich mal, irre. Aber andererseits, vielleicht ist es auch so, wenn das dann teurer geworden ist, dass man sich dann gut fühlt, weißt du? Wenn andere
Ja, genau, genau. Ja, das darum geht's wahrscheinlich, ne? Dass man so 'n bisschen, ähm erst mal, vielleicht hat man's vergessen, genau, oder einfach sich bestätigt fühlt in seiner Bescheid äh, Entscheidung, das ich glaube das das spielt dann schon 'ne große Rolle mit rein, ja.
Beste Entscheidungen getroffen hat. Ja.